Mm. Hindi, kasi alam mo, ako kasi yung sanay sa trabaho talaga, yung sanay akong kumikita ng sarili kong pera. Kaya, ang ginagawa ko ngayon ay, ah, para ang gusto ko namang gawin sa, sa career ko, yung sa work from home, 'yan, 'yan yung, um, plano ko talaga. So, naghahanap ako online ng stable talaga na trabaho, pero nagpa-part time part-time din. Gano'n yung ginagawa ko ngayon, so ang ang ano ko ngayon, ang pinakagusto ko talaga yun, na makakuha ng trabaho na nasa bahay lang ha para maalagaan ko rin yung anak ko habang nagtatrabaho, 'yan.
Mhm. Mm. M oo, work from home. Mm, saka ano 'no, ah, may tiyansang mas maging, ah, flexible yung hours, lalo na growing yung ano mo, yung kid mo. Mas magandang nandiyan ka sa bahay. Okey, so kumusta naman yung ano, yung transition mo from, ah, being FA tapos international, wala tapos uwi ka or nagkaroon ka ng family tapos ngayon, ah, yun nga, nag nagsa-side hustle ka sa online. Ah, malaki ba yung difference or kamusta yung adjustment do'n?
Mm. Tama. Mm. Gano'n nga. Mm. Malaki difference sa sahod ganiyan. Kasi dati, ah, malaki talaga yung, um, ano ko, kinikita at saka dati din, ah, sanay akong mag-isa. So, nung grabe talaga yung adjustment ko kasi ngayon, ang dami ko nang kasama sa bahay. Ah, minsan, ah, hirap ako kasi minsan naiingayan ako, ganiyan, sanay kasi ako nun na laging peaceful. Pero, um, okey naman kasi kailangan ko talaga mag-adjust, eh, saka yun na yung pinili ko ngayon, na magkapamilya sa sarili ko, ayan. So, um mm, so ngayon, ang passion ko na siguro <chuckles> yung pagiging maano nanay nam um, alam mo yung mabuting nanay oo, yung ganiyan na. Saka mabuting asawa, saka sana nga yun, mm.
Mm. Mm. Oo. Okey. Mm, so choice mo rin naman talaga, ginusto mo rin? 'Yan, oo. Motherhood na. Ganda. Oo, 'yan. Pan pe ah, matanong ko lang, pa'no mo nare-reconcile yung ano, yung pag-let go dun sa magandang kita?
Um, wala. Tinanggap ko na lang. Pero yun
Okey, napag-usapan naman, ah, talagang ano naman, napagdesisyonan?
Mm. Oo. Saka, um, ayun pa kaya nga, um, paminsan nagpa-part-time part-time online para meron rin ako sariling kita, kasi hindi ako sanay na humihingi ng pera, mm.
Mhm, okey. Pero I'm assuming naman na siyempre, may may naitabi ka naman dun sa long years of working mo as an FA 'no?
Ganun. Nako. Oo, pero alam mo ba, grabe yung pera ngayon 'no, ubos agad. Ngayon lang. <laughs>
Ah, <laughs> oo. Ayun, ah, maraming maraming salamat sa iyong, ah, mga nai-share na kuwento.

Um, sa Saudi, Saudi Arabia ako no'n naka-base, ayan.
Okay. So kumusta 'yong adjustment mo do'n sa lugar, kasi siyempre, ah, hindi na puro Pilipino 'yong kasama mo. International na 'yong ano, ah, 'yong pinagtatrabahuhan mo?
Mm. Ah. Oo. Pero, actually kasi nakapag-adjust naman ako. Hindi, parang ano kasi sanay naman ako na, um, hindi, alam mo 'yon kasama sila mama sa sa ano, sa bahay, ganiyan. Kasi nasa probinsya nga sila 'tas ako kasama ko no'n kapatid ko, sa dito sa Manila, 'yan. Um, kaming 2 lang. Kaya no'ng nag-abroad ako, um, okay lang naman, parang kaya ko naman siya at saka madami kaming pinoy no'n sabay-sabay na umalis. Parang mga 60 nga kami sa batch na 'yon, eh, hinati kami sa dalawang batch, eh, no'ng training, so tig ti-thirty, 'yan. Um, madami akong oo, pero hindi ko sila nakasama sa bahay, pero malapit lang sila, tabi-tabi lang naman 'yong accommodation namin, eh, parang per building siya. Ah, kaya nakakapas mm.
Mm. Mm. Ah, so marami ka ring kasama, okay. Hmm. Okay. 'Yong accommodation ano 'yan, provided no'ng airline?
Oo, provided lahat. Parang pagkain lang 'yong, kailangan mong problemahin kasi, may pagkain naman sa flight pero kasi nakakasawa siya, so siyempre dapat iba-iba 'yong kainin mo, oo, saka hindi 'yon healthy, 'di ba, may preservatives 'yon, ganiyan. Um, ayun, sa ano kasi ako pinasok, mga Malaysian 'yong kasama ko naman sa bahay, pero ano kasi, parang haya halos parehas lang naman 'yong ano, kasi Asian country din. So, nakapag-adjust naman ako agad. Mm.
Mm. <chuckles> Paulit-ulit. Oo. Tama naman. Mm. Okay. So, hin hindi ka namroblema do'n sa ano, sa work culture?